अच्छा।
तो इस कहानी के चलते, वो उन्होंने अपनी आदतें बताई उसमें कि, "भई, आप इतना खुश कैसे रह लेती हैं?" और वो कम से कम मैं बताऊँ कि 90 यीअर्स की हैं जो कहानी है जिनकी, और काफ़ी फिट हैं वो, 90 यीअर्स में भी वो वॉक करने जाती हैं, आप सोचिए। तो एक तो बहुत ही प्रेरित है प्रेरणा देने वाली है। तो उसमें उन पूछा गया कि, "भई, ऐसा क्या है जो आप इतना स्वस्थ रहती है, इतना खुश रहती है?" क्योंकि स वो उन्होंने कहा, "स्वस्थ मैं इसीलिए रहती हूँ, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ, और खुश मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, कुछ भी अलग मैं नहीं करती। बस हमेशा समय निकालती रहती हूँ लोगों से बातचीत करने के लिए।" तो कैसे समय निकालती हैं, कैसे बात करती हैं? तब उन्होंने उसमें ये भी बताया है कि जैसे पार्क गए तो अ, 2 मिनट, 5 मिनट किसी से बातें कर ली, मतलब लोगों को जानना-समझना उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके की वो स्टोरी है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो कि इतने अ, मतलब सादगी भरा जीवन भी इतना खुशी दे सकता है।
अ, हाँ, हाँ। ओके। उहुँ। अ, हाँ। हाँ, हाँ। अ, हाँ। उम, ये तो सही बोल रहे हो आप। अ, तो जैसे आप ब आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप दिन में वो कब पढ़ना पसंद करती हैं? कुछ पर्टिकुलर कुछ टाइम होता या फिर
<chuckles> मैंने आपको बोला ना कि बुक पढ़ना मुझे बहुत कम पसंद है। कभी-कभी कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, नहीं तो वैसे तो बोरिंग ही लगता है बुक्स पढ़ना। लेकिन हाँ, मुझे गाना गाना, मुझे पेंटिंग्स करना, और ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं जिसमें कि रुचि आती है मुझे।
ओके। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। ओके, तो आपने गाना कभी सीखा है या फिर वैसे ही गाते हो आप?
अरे नहीं! ऐसे ही जिसे लोग बाथरूम सिंगर कहते होंगे, शायद। तो बस वैसे ही अपने लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें मेरी कभी प्रोफेशन तो नहीं रही हैं, और सीखा भी नहीं है। बस ऐसे ही खुद को अच्छा लगता है, करते रहो, करते रहो, तो खुद ही अ, होता है ना कि जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो आप खुद ही उसमें ढूँढने लगते हो कि कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, इसको कैसे गाए कि और अच्छे से गा सकते हैं, तो इस तरह से।
अ, हाँ, हाँ। <chuckles> ओके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अ, हाँ, हाँ। ओके, तो आपका कोई जैसे फेवरेट सिंगर या फिर कुछ ऐसा है, जिसके आप सॉन्ग सुनना पसंद करते हो?
देखिए, फेवरेट सिंगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जैसे लता जी हैं, किशोर जी हैं, मुकेश कुमार हैं, अलका याग्निक हैं। अभी की अगर हम बात करें तो अरिजीत सिंह है, और श्रेया घोषाल, तो बहुत सारे हैं सिंगर जो वाक़ई में बहुत अच्छा गाते हैं, दिल से गाते हैं। पंकज उदास जी की गज़लें हैं, जगजीत सिंह जी की अ, गज़लें हैं अगर हम बात करें। कुछ भोजपुरी गीत भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो मैथिली अ, हैं, मैथिली को अगर आपने नाम सुना हो जो भोजपुरी लोकगीत गाया करती हैं। लोकगीत गाती हैं, कई बार अ, त्योहारों पे, छठ पूजा के गीत, मतलब इस तरह के गीत गाती हैं वो। अ, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है जो जच्चा-बच्चा गाया जाता था पहले गाँव में, वो भी गाती हैं और बड़े ही अच्छे सुर में गाती हैं, तो मुझे उन्हें सुनना भी बड़ा पसंद है।
अ, हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। <clears throat> ओके, और आप अ, हाँ। हाँ, सुना है मैंने, सुना है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा।